Alors comment- comment la musique tu penses qu'elle peut changer ton humeur? Au au jour, heu, d'aujour, heu, comment on appelle ça? Au jour, au jour, quoi?
Au jour le jour, heu, en vrai je pense qu'elle peut quand même changer, pas de manière drastique parce que je pense qu'il faut toujours un un point de départ, tu vois? Hem, je sais qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi, hein, mais quand ils sont tristes, bah, ils aiment bien écouter de la musique triste, alors je je comprends pas trop le délire, tu vois, mais hem, ça peut effectivement, heu, bien bien enc encore plus tâcher ton humeur parce que je sais pas, c'est peut-être, heu je comprends pas, enfin, je sais pas si tu fais ça mais moi heu
Ouais. Oui, non, c'est normal, hein? Bah, ouais. M moi, quand je suis triste, j'écoute pas de musique, en fait.
Genre En vrai de vrai ça ça enlève le ça ça change.
Genre les les mais vraiment, tu sais? Genre, les moments où je suis vraiment triste
Ouais.
il y a pas de musique et c'est comme ça tu sais que je suis triste parce qu'il y a pas de musique chez moi. Alors que normalement, il y a tout le temps de la musique
Ah! OK, OK. OK, OK. Parce que c'est un ah oui, donc tu es toujours à à avoir de la musique, heu, chez toi vraiment tranquille, heu?
donc heu Oui, oui, moi, il y a toujours de la musique.
OK, OK parce que tu aimes pas le silence?
Heu, parce qu'alors, oui, déjà parce que j'aime pas le silence
Ouais.
oh <blows air> mmh je réfléchis. Oui, parce que j'aime pas le silence et en plus, en fait, j'aime beaucoup la musique. Tu vois? Et p en vrai, peu importe le style, le vraiment le seul style que j'écoute pas vraiment
OK, OK. Ouais.
j'allais dire du rap français, mais en vrai, si j'en écoute un peu.
Ah, il y en a des pas mal en vrai, hein?
Non mais après moi je suis vieux hem comment dire? Heu, vieux jeu sur le rap, on va dire, tu vois? C'est si si tu regardes ce que j'écoute, c'est, heu, assez vieux.
Ouais, ouais. Je vois, je vois. OK, OK.
Non, heu, gen genre un de un de mes groupes préférés. Alors pour le coup, ç'est même pas du rap français. C'est Army of the Pharaohs, je crois
Ouais. Oh, connais pas du tout. OK, OK.
c'est du rap US donc, heu c'est compliqué quoi <laughs>
<laughs> Ouais, bah, après c'est.
genre tu dis: «Army of the Pharaohs» il y a quasiment personne qui connaît. Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes à qui j'ai dit ça qui connaissaient quoi. Donc heu
Ah oui, je confirme, bah je ne connais pas. Tu pourras me mettre dans dans la statistique. Heu, après, bon, c'est des trucs que tu as, mmh en fait, en vrai, ta musique, enfin la musique que tu écoutes maintenant, tes chanteurs préférés, c'est un peu influencé par rapport à ce que tu écoutais quand tu étais jeune, en vrai. Même si techniquement tes ch goûts peuvent changer mais c'est vrai que ça affecte un peu profondément, heu, ce que ce que tu vas aimer ou pas, je pense. Je pense que tu es d ouais? OK.
Ouais. En vrai, pas vraiment. Non, parce que quand on était jeune, on écoutait, hem mmh, heu, je, heu, en vrai, j'essaie de me souvenir ce qu'on écoutait en école primaire, mais en vrai, c'était peu importe, on écoutait ce que les parents écoutaient, hein, puisque, hein, voilà.
Du Tragedy? <chuckles>
En vrai, je crois qu'on s'est tapé des délires sur Tragedy dans la voiture, tu vois, pour aller au au collège ou au lycée, mais sans plus.
Oui, ça me choque pas, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah c'est comme Sexion d'Assaut, Colonel Reyel, heu,, <blows air> genre c'est comme ça, quoi.
Alors, heu, beh pour le coup, ça tu mois ç ça, moi, j'ai jamais écouté. Sexion d'Assaut, Colonel, heu, Reyel, les trucs comme ça. Heu, moi, ça, j'ai jamais écouté. Mais par contre
Ouais.
comment ça s'appelle? Hem, Cam, heu, Ca Camerou? Camarou, heu
Camaro, ouais.
Heu, q c'est Camaro, c'est ça le, heu, qu'il s'appelle, le mec?
«Je viens pas de Paname mais de Marly-Gomont». Ouais, ouais, c'est
Oui non, heu, heu, alors non, Marly-Gomont c'est, heu, c'en est un non, moi je te parle de celui qui fait, hem, heu «Donne-moi ton corps baby, ton cou bébé», je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus comment s'appelle le mec, tu vois?
Ah! Ouais, OK. OK, OK. Han! Tu sais, heu
Mais mais c non mais c'était à mourir de rire en fait, le le matin en allant au lycée. On était 3 dans la voiture on mettait la musique à fond mais juste pour rigoler, tu vois.
Ah c'est trop bien! Moi j'adore. Moi j'étais vieux jeu quand j'étais petit, c'était terrible. J'avais mes classiques, en fait, genre, heu, j'écoutais que des trucs précis et le reste, j'aimais pas. C c'était horrible de penser comme ça en vrai, même, heu, genre les musiques de boum, ou heu, oh le bou, le terme boum est est fort, heu, mais tu sais, v genre les boums, heu, enfin on n même à l'époque, on appelait ça les boums, heu, quand j quand j'étais petit, alors écoute! <chuckles> Heu, c'était ouais, c'était du du Colonel Reyel, du Rihanna, du Pitbull, du, heu, un peu de MC Solar, aussi des fois, ça c'était pas mal en vrai, le lyrique de MC Solar était quand même pas mal. Heu, après c'était quoi? Après, c'était c'était du Crazy Frog, après, c'était des trucs, tu vois, des trucs mais obscurs. Oh c'était! Ah, mais j'adore, hein, moi j'adore, hein! C'était des tubes de fous, mais la la prod est en fait j'adore les synthés débiles. Enfin, je sais je sais même pas comment est-ce que tu pourrais appeler ça, synthé? Mais, j'aime bien les les trucs qui font extrêmement, heu, il y avait un terme
Ouais. D'accord. Les musiques de boum! <chuckles> Musique de boomers! <chuckles> Oui, oui, oui, non, mais je comprends. Ouais, MC Solar ça défonce, là. Oui, oui, non mais MC Solar c'est le best, quoi. Ah ouais! Crazy Frog, quand même, quoi. Mmh.
tu sais, les années deux mille. Heu, bah ouais, heu, moi non plus, heu, aero? Aero ou un truc comme ça. En fait, c'est un c'est un thème de style, heu, qui est vraiment, qui transpire les années 2000, genre vraiment les fonds d'écran avec, heu, ouais, ouais, mais je je sais plus! C'est Aero quelque chose et en gros, c'est un peu comme, heu, tu sais, les gens qui, heu, Electric Core, heu heu, Grunge, heu, tu vois des des styles qui font vraiment que tu as une im un un impact, heu, autant musical qu'artistique, heu, ou tes choix vestimentaires ou, heu, ou ce que tu as, comme, heu, comme décoration, tu vois? Et c'était vraiment un truc, heu, ultra, heu, tu sais, bâtiment blanc futuriste, bien, heu, bien anguleux, avec des poissons. Tu sais, genre un truc vraiment d débile, tu vois, avec des bulles. Genre tu sais, heu <chuckles>
Alors là, je peux pas te dire. Ouais? Aéro? Ça me dit quelque chose. Ouais. Oui, oui, oui, alors OK, c'est, oui! Heu, comment on appelle ça? On appelait, non, on appelait pas ça Aéro. C'était
C'est un truc comme ça, je m'en souviens plus du tout.
hem oui ze enfin, c'est un c'est un, ça ressemble un peu à la, mmh, synthwave, c'est ça?
S te hem, wesh c'est une toi c'est plutôt un peu, hem comment dire? Bah c'est un peu cyber, heu, ouais c'est du c'est du old mais un peu, heu, oh j'aurais j'ai des moi j'ai j'ai aucun terme, heu, musical ou quoi que ce soit donc ça va être très compliqué.
Oui s heu Bah le truc c'est que si tu tapes aero sur Google ça t'en sors pas, enfin ça te sors Aerosmith forcément. Donc heu
Ouais, heu, forcément oui oui. Non mais c'est pas genre néon flashy, heu, bien, heu, LED des années 80, tu vois? Pas, heu, pas, heu, en, mmh, aussi, heu, aussi groovy voilà c'est ça le terme. Un peu tu vois genre, heu, dansant bien bien électrique couleur, heu, couleur flashy et tout, heu, c'est plutôt vraiment un truc assez épuré pour le coup, mais qui fait vraiment, film, enfin vraiment c'est comme si que tu avais un film moderne, qui montrait les années 2000, au niveau des années 80, tu vois ce que je veux dire? Donc un truc ultra, heu, épuré, heu heu, bâtiment blanc je te dis vraiment ultra, heu, arrondi, heu
Ouais. Fru Frutiger Aero Music
Fu futiger Aero? Ça me dit un truc ça. ouais c'est ça, exactement, c'est ça. Le les vraiment le la la vibes en fait des des trucs des années 2000, tu vois? Et du coup, ben par on
Mais, tu tu sais comment tu sais comment ils appellent ça maintenant? Parce que j'en ai j'en ai écouté genre 2 secondes, hein, donc, heu, bon donc pour moi, hem, de l'Hope Core. H O P H O P E plus loin C O R E
Non. Hope core? Waouh. C'est profond. <chuckles>
c'est genre musique, heu, tu sais qui qui va te donner de l'espoir ou des trucs comme ça.
OK, OK. Ah c'est fou. OK, ce que je connaissais pas.
Bah je je je crois qu'on enfin oui, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Ç ç ça re en tout cas le style me rappelle ça, tu vois?
Après OK, après moi c'était vraiment plus le style graphique que que musical en vrai je t'avouerais. Heu, en fait c'est ça le problème parce que je sais pas comment tu pourrais considérer ça mais, heu, je peux te dire en donnant un exemple hein, avec un jeu vidéo que je j'avais torché quand j'étais petit. Heu, tu vois ce que c'est ou pas Sonic Riders? Heu, un jeu obscur vraiment c'est il y a très peu de gens qui connaissent ce jeu.
Ouais, OK. Ouais. Heu en vrai possiblement mais là, heu
Ouais, voilà, c'est c'est un jeu où tu fais du du surf un peu, hem.
Ah oui je je vois le je vois le jeu parce qu'ils en ont sorti un récemment qui y ressemble
Ouais et beh il y a des les musiques du jeu, c'est un peu la vibes des musiques que j'adore des années 2000-90-2000 tu vois? Genre les trucs bien, heu, qui p tu sais qui pulse de fou, heu, avec un un truc où tu sens qu'il y a de l'électronique mais ça bave tu vois, genre ça cr ça crache de fou. Tu sens que c'est fait avec le avec, heu, avec les moyens <chuckles> du bord, tu vois à l'époque et heu, vraiment, c'est genre les: «piou, piou, piou». Tu vois les trucs comme ça genre jade <chuckles> J'adore ces musiques là, tu vois? C'est un truc de fou. <chuckles>
mais après ouais, non là D'accord, OK. Ouais d'accord, OK. Oui, oui, oui, oui je vois le truc et et ouais mais le truc c'est que maintenant ils en font plus trop.
Ah non, non, non et c'est ça qui fait son charme en vrai pour le coup c'est que des vieilles musiques tu as personne qui met ça au goût du jour, tu vois?
Bah parce qu'en vrai ça se vend pas vraiment, quoi <chuckles>
Ah bah non que dalle rien du tout c'est un pêché coupable, hein c'est, hem, après il y a ça aussi les z
donc heu, forcément et c et c'est do et pour le coup ouais c'est dommage parce que comme tu dis il y en a qui sont, heu, qui sont vraiment sympas, quoi.
Ah mais c'est vrai c'est je peux comprendre ça fasse un peu fièvre du samedi soir, tu vois? Mais vraiment quand tu sais bien amener la chose ça peut vraiment être sty ouais mais vraiment c'est genre, heu, c'est les années 70, quoi, vraiment c'est <chuckles>
<chuckles> Celle du samedi soir. Ah bah oui, non mais forcément.
mais c'est trop bien c'est génial.
Ouais, j j'essaie de souvenir justement de du parce que OK, tu as de l'opcore, des trucs comme ça, mais tu as un autre style justement qui y ressemble mais j'arrive pas à me souvenir, en fait les noms les styles ils ont tellement de noms différents et de trucs différents, que bonne chance pour, heu, déjà 1 pour tous les connaître
Oh oui, oui puis des fois c'est pas en rapport, heu, direct hein, parce que opcore c'est vrai que
bah déjà moi j'ai dé Déjà j'ai dé j'ai découvert l'opcore parce que l'opcore en fait, il y a une musique qui est souvent utilisée dans tous les mix d'opcore. Elle est aussi utilisée c'est aussi un mème alors je sais pas si c'est un mème TikTok ou Instagram machin ou la musique est vraiment cool, en fait et tu tapes opcore mème
Ouais.
et en gros c'est 2 personnes qui vont s'engueuler. Donc, tu tu vas avoir un un visuel, heu, hyper calme avec des champs, heu, des trucs, heu, enfin très sympa, tout ce que tu veux et en fait, le ta leçon, donc la musique popcore et par dessus, en fait, tu as 2 personnes qui sont en train de s'engueuler, mais à mort, tu vois
OK. Ouais. Ah waouh, ça rappelle mon enfance. <chuckles>
et c'est c'est un mème, en fait, le truc pour le coup, c'est un mème et c'est j'ai trouvé ça, mais à mourir de rire quand je l'ai vu la 1re fois. Mais ouais, du coup, heu, je l'ai connu par ça et en vrai, ça passe quoi.
Ah oui je comprends. Bah faudra que j'écoute, faudra que j'écoute pour voir si, heu, si ce que je veux dire. Après j'ai un autre, heu, truc en tête, c'est l'OST, heu, de Baki, mais la 1re saison. Tu sais le truc qui est sorti dans les années heu, qué bre Baki The Grappler, tu vois? Vraiment les années 80-90, je crois? C'est un peu vieux de fou. Hem
Tu sais que je sais pas ce que c'est.
Ah OK, heu, c'est, hem, tu vois
enfin, en tout cas le nom me dit rien. Baki.
s heu, Yujiro ça te dit un truc?
Heu, Yujiro c'est pas le nom d'un personnage dans, heu, un animé là, heu
Ah ouais, si si c'est en c'est le père en fait de Baki si je te dis Hanma non? Baki Hanma?
Attends, tends, tends non mais i i Yujiro Yud Yujiro
Ouais.
Yujiro Ha, heu, Hanma c'est ça
Hanma, ouais. C'est ça.
et c'est ça c'est le personnage de Baki c'est ça? Ah OK! Alors j'ai jamais vu
Ouais. OK.
je connais de, enfin je connais de de «nom» entre guillemets, tu sais j'ai vu l'affiche machin mais j'ai jamais regardé pour le coup.
OK, OK bah c'est space enfin c'est space faut faut que tu sois dans lan dans les délires un peu, heu un p un peu sportif, quoi. Enfin vraiment faut c'est c'est d ça transpire le sport, en fait. C'est vraiment, heu, c c'est ça parle que de sport, en fait. C'est les combats combats combats honneur sport, heu, les faibles les faibles. T waouh tu vois? C'est des des
Mais ouais, d'accord OK. Le combat, honneur, sport, les faibles d'accord très bien. <laughs>
Bah genre en fait, heu, ouais c'est vraiment, heu, en gros, en fait Baki il a été vraiment éduqué, heu, par son père, heu, pas de la meilleure manière, hein, mais parce que c'est le mec le le plus fort du monde et en gros, heu, il se met d défis comme quoi il doit, heu, il doit vraiment aider tout le monde et ce qui est ce qui est puissant, en fait, c'est que la 1re saison, elle ta elle te elle te montre vraiment de cob heu, de quoi par par quoi il est passé, en fait. Donc vraiment au lieu de regarder la série Netflix si jamais tu veux checker tu regardes la 1re saison parce qu'en vrai, elle transpire les années 80 et l'OST, elle est incroyable. Elle est vrai elle, j'ai ouais, ouais elle est sur Netflix, ouais.
OK. Ouais. OK. Ah faudrait que je le regarde, ouais. Oui voilà c'est sur Netflix? OK, bon, ben, c'est pour ça, en fait, que ça me disait quelque chose, parce que j'avais dû le v j'avais dû voir le, heu bah, elle faisait la bande annonce, vite fait, sur Netflix, quoi.
Oui, oui, oui, bah, en plus, ils font des crossovers alors, heu ils ont fait un crossovers avec hem
Ah, oui, d'accord, OK. Aussi mu vu le style, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un crossovers avec JoJo?
Heu, non. Non. C'était avec, heu
Ouais, c'est bizarre parce que ça ça a l'air, heu, quand même, assez, heu, JoJo-esque, comme truc donc, heu
Ah, oui, c'est clairement c'est clairement ça, hein non, c'est, avec, heu, bah, c'est encore b moins connu mais c'est Kengan Ashura
Mmh, alors, oui, en effet, je connais pas. <chuckles>
c'est, heu, c'est un truc en CGI. C'est vraiment, si tu aimes pas la CGI, ça va être compliqué de regarder ça.
Ah non, mais moi, moi, déjà, un animé en CGI, en fait, c'est un grand non. C'est je comprends pas comment. Qu'il y ait de la CGI dans certains, tu sais, tu as certains animes où tu as des scènes où tu as un peu de CGI
Voilà. <chuckles> Oui. Bah, ouais, bien sûr.
bah de genre, heu, Attaque des Titans, Attaque des Titans, heu, quand tu as le Titan, heu, le Titan titanesque, là, enfin, le le plus grand, là, qui qui fait le Colossal, voilà qui fait des des animations alors qu'il y a de la vapeur et tout, ouais, enfin, les mecs, ils vont pas passer, heu, 8 jours à animer, heu, un clip de 2 secondes, quoi. Donc, heu, ils le font en CGI
D zen, des trucs imposants, bon, les Titans. Voilà. Ouais, ouais. Colossal, ouais. Oui, oui, clairement. Ils avaient raison.
mais, en soi, un animé complet apparemment, il y en a un qui est très bien, c'est un truc qui se passe dans l'espace qui est aussi sur Netflix
OK.
heu, j'ai plus le nom. Le truc est super bien noté, tout ce que tu veux et j'ai regardé 5 minutes, j'ai failli vomir. J'ai fait: «Non, mais c'est pas possible, c'est hyper moche, en fait»
OK, OK.
c'est c'est pour moi, tout ce qui est dessin animé en en animation, ça passe pas, en fait.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
Ouais. Oui parce que, ben, parce que, forcément, c'est c'est du c'est des trucs de workout, quoi donc heu
Ah ouais, ouais, ouais, c'est ça, hein, mais c'est des work-outs, heu, laisse tomber, hein. C'est des trucs, heu, c'est, heu, la vibes de, hem, de, heu, quand tu parles de, hem, effectivement de, hem. Ah! De te, heu, de JoJo's, c'est parce que leur entraînement, ils ont aucun sens. Les mecs, ils vont à des limites de, heu, de force et dis-toi que le le gamin, pour être entraîné, hem, <chuckles> il s'est fait plaquer par des murs en béton par son père, tu vois? Vraiment, c'est <chuckles> et le mec a survécu, tu vois? C'est c ouais ouais ouais, c'est Le le ga ouais, non, mais bien sûr, heu, le gamin il a il a 9 ans, il la des trapèzes, tu vois? C'est des boules de billard, quoi, c'est <chuckles>
Ouais. Ah, oui, d'accord. OK. Pardon? <chuckles> Non, mais ça n'a pas de sens, enfin Mais est-ce que tu as vu, du coup, hem, parce que c'est c'est enfin non, c'est pas le même délire, mais heu, man heu, Mushle?
A les épaules, plutôt. Heu, c'est je crois que j'ai lu, le prem ouais, j'ai lu le 1er, heu, le 1er tome, je crois. Je m'en souviens plus trop, mais oui, c'est
J'ai commencé à le regarder, je l'ai pas fini, quoi mais heu, où où le mec, c'est Harry Potter mais le mec, il a pas de pouvoir, quoi, c'est hallucinant. <laughs> Le mec, il arrive dans une école de sorciers, il a aucun pouvoir. D'accord. Il a que des muscles. <laughs>
oh, c'est trop, hein. C'est vrai, je suis d'accord, c'est <laughs> c'est ça. C'est un comment on appelle ça dans dans Harry Potter, les gens qui, tu sais, les sorciers mais ils ont pas, tu vois, au d de supers pouvoirs. Alors Wizard, il est comme ça. Heu, non parce que les moldus ont, heu, s ont pas des trucs magiques, tu vois? C'est les
Ouais, les mol les moldus, non? Ah! Mais c
les mecs ils s ont pas de chance, quoi, les gars, ils c'est des s c'est des c'est des gens qui viennent justement d'un
les Sang c'est pas Sang-de-bourbe? Non, je sais plus.
heu, non, ça, les Sang-de-Bourbe, c'est attention, je suis un Potterhead, mon pote, donc je fais gaffe. <chuckles> Bon, c'est le le
Ah, ben, moi ça ça, pour le pour le coup, je sais pas trop, quoi.
Ah oui, oui, oui, je comprends. Bah, je préfère Les Seigneur des anneaux que Harry Potter et pourtant, j'ai regardé tout les Harry Potter. Heu, mais en gros, ouais, Sang-de-Bourbe, c'est péjoratif pour dire, heu, demi, heu, demi-sang, en fait. Genre quelqu'un qui a des pouvoirs magiques et heu
Non, c'est ça, c'est moldu. Moldu, c'est un un personnage dépourvu de pouvoir magique qui nait ah, oui pardon! Oui oui!
Non parce que m Cracmol les Cracmols. Un Cracmol, ouais, c'est ça.